Ой, я для себя привык готовить скажем так, э, очень, э <exhales> Как же по-русски это слово? Знаете, на английском слово lazy?
Ну да, ну, такой, э, ленивый вариант, упрощённый, не знаю, да. В общем, ничего такого суперсложного, да?
Да-да-да, вот ленивый вариант, да-да-да, я Я банально всё готовлю в одной сковородке, именно в сковородке, глубокой такой, по по типу вока.
Мгм. А, класс. Да.
Вот. Жарю, у, фарш или мясо, или курицу там, чт что что вообще есть холодильнике в этот момент.
Мгм.
Вот. Жарю, э, специи разные, куча специй. Потом я э, люблю покупать, есть такие вот, э, "Маги" соусы.
Мгм, да.
Э, там болоньезе или сырные.
Мгм.
Добавляешь к мясу, потушить минут 10. И потом сверху сыпешь, э, макароны сырые.
Мгм.
И заливаешь это всё водой, но так как
А, то есть макароны прямо вот сырые, не, не готовые. Понятно. О, интересно.
Да-да-да-да-да-да, там именно сырые туда, заливается водой так как это всё готовится, э, в собственном таком вот соусе. И немного воды там, то потом вся вода испаряется, макароны приготавливаются практически в этом соусе, они впитывают весь вот этот
Ой, красота.
Вкус мяса.
Мгм.
Этих специй. И и всё. И буквально можно, ну, так как я это делаю медленно, лениво, то это иногда занимает, ну, минут, э, 30-40.
Мгм.